بص، هو تقريبًا يعني ممكن نقدر نقول اللي هو إيه، يعني 50، 50 كده، اللي هو نص الناس بتستأذن عادي، ودول طبعًا بنكون عاملين حسابهم ومرتبين كل حاجة، ونص الناس تقريبًا يعني بتيجي مفاجئ. بس يعني هي لما بتيجي مفاجئ، طبعًا إحنا بنعرف نتصرف يعني بسرعة. هو الموضوع كله يعني مش بياخد آآ، يعني هو دقيقة واحدة تقريبًا، يعني اللي هو إيه، الشخص تحت أصلًا على الباب تحت يا دوب رن الجرس أو خبَّط، فاللي هو يعني م من دقيقة واحدة اللي هو لحد لما حد ينزل يفتح له ويطلَّعه، في الدقيقة دي المفروض نكون رتبنا البيت بسرعة، اللي هو إيه، في بقى ناس تجري فوق يعني مثلًا إيه أنا اللي أ
امم. امم. امم. امم. امم. دا حقيقي فعلًا. تلاقي كله شغال يجري حرفيًا في الشقة، اللي هو بيشيل من هنا ويعمل هنا.
آه، بالضبط. يعني أنا أصلًا اللي بانزل أنا اللي بانزل أستقبل الناس من تحت. فاللي هو إيه، لو البيت مش مترتب أو فيه حاجة، بانزل بقى أسلم عليه وعامل إيه وأخبارك إيه وفاهم؟ واللي هو إيه أحاول اللي هو آخد وقت معاه كده وأنا طالع على السلم، بحيث إن ال يعني بقية عيلتي فوق كده إيه، تكون خلَّصت بقى إيه ترتيب مثلًا؛ لو في مفارش مش مضبوطة، في ألعاب أطفال، اللي هو فاهم؟ بحيث إن هو تلحق نفسها فوق.
امم. امم. امم. بس بعد كده بقى بتحب الفكرة اللي هو يعني بتحب فكرة إن الضيوف ييجوا عندكم بتحس أنت مبسوط مثلًا. آآ، بيبقى في جو معين أنت بتحبه، والّا من النوع اللي هو لأ انطوائي شوية ما باحبش حد ييجي والحاجات دي؟
لأ، بصراحة أنا باحب أنا من نوع أصلًا اللي يعني بيحب ال اللمة. اللي هو مثلًا إيه باحب ح أنا باحس كده إن لما بنكون كلنا مع بعض، اللي هو إيه، كلنا مبسوطين وبتاع. وعلى إن أنا أصلًا من صغري آه، لإن أنا من صغري أصلًا وأنا متعود على كده، وعيلتي معوّدانا على كده، إن إحنا كلنا بنتجمع مع بعض، لأن إحنا ايه، يعني زي ما تقول كده عيلة مترابطة شوية، فاللي هو إيه، بنحب إحنا مثلًا إيه، يعني ناس ت بتجيب ن يعني ناس مثلًا تعزمنا عندهم، إحنا كل شوية بنعزم ناس عندنا، فاللي هو إيه بال يعني نخلي الأسرة كده متجمعة.
امم. بيبقى في دفا كده موجود. امم. دي حاجة حلوة بصراحة.